Wie nimmst du eigentlich jetzt die Sichtbarkeit von Minderheiten im Alltag wahr? Merkst du da Unterschiede, irgendwie, ob du in der Stadt oder auf dem Land bist?
Auf jeden Fall. Also, ich denke, dass, ähm ja, wie du auch grade gesagt hast, zum Beispiel, dass, äh, auf dem Land die Sichtbarkeit von Minderheiten natürlich viel mehr eingeschränkt ist, als in einer Stadt. Ähm, das perfekte Beispiel für mich ist immer Berlin, äh, eins meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Da haben wir ja eine extrem große, internationale Community und für mich ist die Sichtbarkeit von, ja, den Minderheiten da auch immer besonders hoch gesetzt, weil, ähm, einerseits natürlich ist okay ist, äh also, dass Berlin ist, ähm, zu einem sehr hohen Wert macht, äh, ja, die Sichtbarkeit zu verbessern. Also, dann auch natürlich, ähm, das Gefühl zu vermitteln, dass es okay ist, einfach die Person zu sein, die man sein möchte, ob du Immigrant bist, ob du grade queer bist, ob du grade trans bist. Also, egal, wer du bist, du darfst so sein, wie du sein möchtest und das ist so zum Beispiel, ähm, ja eine Sache, die ich von Berlin kenne und total an Berlin mag. Ähm, und dann ich persönlich zum Beispiel komme aus einer eher kleineren Stadt, äh, das ist auch schon fast ein Dorf, <chuckles> aber im Ruhrgebiet, ähm, und, ja, die Sichtbarkeit von Minderheiten ist natürlich viel, viel mehr eingeschränkt im Vergleich zu Berlin. Äh, ja, hier ist auch ganz, ganz viel Alltagsrassismus, ähm, und ja, ja, total.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Alltagsrassismus, äh, wie kriegst du das mit?
Äh. Erst mal bin ich selber Immigrant, das heißt, äh, für mich ist Alltagsrassismus immer direkt, äh, viel mehr, ähm ja, ich sehe es einfach direkt besser und weil es auch oft gegenüber mir gerichtet ist. Also, äh, ich ich sehe das halt, ich merke das, ich lebe das mit. Ähm, und, ja, es es können halt kleine Sachen sein, wie einfach dieses typische
Ah, okay. Ja.
ja, zum Beispiel in den Wortschatz, wie man redet nach dem Motto: „Ja, aber du bist "also, diese Unterteilung zwischen gute Ausländer und schlechte Ausländer, das ist zum Beispiel ganz, ganz typisch alltagsrassistisch für mich. Ähm, genau das. Aber es kann natürlich dann auch wieder was Größeres sein und zwar dieses direkte in dein Gesicht rassistisch sein, gibt es auch in kleinen Städten, vor allem in Deutschland. Und so was kriege ich zum Beispiel in Berlin gar nicht mit, also, wenn ich dann in Berlin bin.
Ah ja, okay. Ja. Ist es denn ist es denn nicht in Kleinstädten sogar manchmal so schlimmer oder unterscheidet sich das von von Bundesland zu Bundesland?
Ähm. Per se würde ich sagen, es ist generell in Kleinstädten schlimmer, aber es unterscheidet sich natürlich auch vom Bundesland zu Bundesland. Ähm, in meiner kleinen Stadt, weil das halt, äh, sehr wenige Menschen sind, ist natürlich auch, ähm ja, die auf jeden Fall, die Diversität von Menschen ist halt nicht so hoch. Es gibt nicht so viele Immigranten, es gibt nicht so viele Menschen, die irgendwie trans sind oder queer sind oder sich generell anders ausdrücken als, ähm ja, als die meisten es machen in der Stadt. Und, äh, darüber hinaus ist auch meine Stadt eher alt. Also, äh, das Durchschnittsalter in meiner Stadt ist eher alt, ähm, und dadurch <laughs> äh, alt für mich heißt so im Durchschnitt 60. <chuckles> Ja, also, ähm, in der Stadt, wo ich wohne, sind halt sehr, sehr viele alte Menschen und alte Menschen sind generell ja auch eher konservativer eingestellt. Das heißt, der politische Raum in meiner Stadt ist einfach generell nicht vorteilhaft für Immigranten und auch nicht für Minderheiten, weshalb die Sichtbarkeit von Minderheiten natürlich auch im Vergleich zu Berlin fast gar nicht da ist. Ähm, aber um zum Beispiel dann wieder auf die unterschiedlichen Regionen in Deutschland einzugehen, ich muss dann immer an den Osten denken. Das ist zum Beispiel eine Region von Deutschland, wo ich gar nicht hinmöchte. Also, vor allem in kleinere Städte nicht. Ja.
Mhm. Es fällt auf dann, ne? <chuckles> Ja. Okay. Was heißt denn alt für dich? <laughs> Okay, okay. Ja. Mhm. Hm. Meinst du meinst du vielleicht nicht, dass es auch so 'ne Art Vorurteil ist? So Ost und West gibt es ja eigentlich gar nicht in dem Sinne.
Ähm, wie meinst du das mit Ost und West?
Also, es ist ja auch so 'n Klischeedenken jetzt so so so von damals Ost-West, klar, der Osten ist anders. Aber gibt's immer noch dieses Vorurteil, dass der Osten da 'n bisschen schlimmer ist, wenn's um Minderheiten geht?
Also, ich denke, dass das auch gar nicht mal nur ein Vorurteil ist, sondern dass das auch ähm, dass man sogar in den in den Quoten von, welche Partei man wählt, total sehen kann. Ich meine, im Osten von Deutschland ist ja AfD die stärkste Partei, ähm, vor allem die Städte um Dresden herum. Also, man hat ja dann so Linkshochburgen wie Dresden und Leipzig, die dann sehr, sehr links sind, ähm, aber dann hat man halt die ganzen Dörfer um Dresden und Leipzig herum und man sieht halt in den Wahlen, dass die alle sehr, sehr AfD-stark sind. Und, äh, ich spreche hier auch gar nicht mal nur um ähm, von, ja, dem, was ich denke, also, was irgendwie für mich sich so anfühlt, sondern ich kenne sehr, sehr viele Menschen aus dem Osten, sehr viele Immigranten, die halt sehr, sehr schlechte Erfahrungen im Osten gemacht haben. Kenne zum Beispiel eine Person, äh, die in Halle-Saale gelebt hat, also, ja auch im Osten, ähm, und einfach täglich von Nazis angegriffen wurde, weil die Person öffentlich zum Beispiel, äh, ein Kufira getragen hat. Also, dieses, äh, Symbol, was im Prinzip in in, ähm, ja, was genau, genau, was den Support für Palästina zeigt, ähm, und ja, das fanden die im Osten gar nicht so cool und die haben dann diese Person wirklich alltäglich angegriffen, irgendwie harassed, also, wörtlich, äh, angegriffen oder auch teilweise physisch angegriffen. Also, das ist auf jeden Fall nicht nur ein Vorurteil von dem Osten, das ist halt leider die Wahrheit, was im Osten wirklich passiert.
Mhm. Ja. Ja. Aha. Oha. In Palästina, ne? Also, ja. Mhm. Klar, klar. Ich ich ich meine, es gab ja auch mal Ostberlin in dem Sinne, wir kennen's ja alle und ähm, aber Berlin ist wahrscheinlich, oder wie hast du das erlebt, äh 'ne große Stadt mit jetzt fast über 4.000.000 Einwohnern. Meinst du, da geht die Sichtbarkeit auch so 'n bisschen unter, weil es sich grade so vermischt?
Ähm, ich denke nicht, denn äh, ich meine vor allem, weil's sich vermischt, das ist ja ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Sichtbarkeit, weil dadurch Menschen, äh, so integriert werden, dass oder so vermischt werden, dass es im Prinzip zum Alltag wird, dass es normalisiert ist, äh, in dem Sinne eine Minderheit zu sein. Und ich denke, in dem Punkt, wo es okay ist und wo man es als normal ansieht, weil es ist auch normal. Also, wieso sollte man mich jetzt anders behandeln? Genau, genau. Wieso sollte man
Mhm. Ja. Ja, natürlich ist es ja normal. Ich meine, ist ja schlimm genug, dass wir da drüber diskutieren oder dass ich dich fragen muss, ne?
Ja. Ja, also es wird als normal angesehen und das ist so ein schönes Zeichen, dass dann Minderheiten auch normal behandelt werden können. <snorts>
Ja, das stimmt. Was könnten denn deiner Meinung nach hier ähm, jetzt hier Journalistinnen oder Redaktionen oder überhaupt die Medien tun, um, äh, das noch mehr als nur 'ne symbolische Sichtbarkeit zu fördern?
Ähm, also, ich denke generell, dass Medien, äh, in dem Aspekt schon sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass die Sichtbarkeit von Minderheiten generell erhöht wird und auch vor allem deren Stimmen erhöht wird. Ähm, ich muss da zum Beispiel an, äh, Black Lives Matter denken. Das ist ja auch eine Bewegung, die vor allem durch die Medien, äh, veröffentlicht wurden und auch verstärkt wurden. Und, ähm, ja aber ich denke auch, dass die Medien sich in dem Bereich natürlich verbessern kann, äh, vor allem erstmal dadurch, dass, äh, Medien ich würde sagen, man kann halt zwischen unterschiedlichen Formen von Medien unterscheiden. Wir haben jetzt mal so, äh, Social Media, also, diese Art von Medien. Ich denke, da ist das schon sehr, sehr gut. Genau, ist aber auch schon gut ausgestattet, die Sichtbarkeit von Minderheiten. Aber ich muss jetzt zum Beispiel so an journalistische Form von Medien denken. Also, sagen wir mal so, äh, Medien, die vom Staat gefördert werden wie Tagesschau oder andere Form von Nachrichten.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, Fluch und Segen. <chuckles> Also, die öffentlich rechtlichen Rundfunks okay.
Genau, genau so welche Medien. Und ich finde so welche Medien müssen einfach lernen, ähm, ja, <chuckles> nicht so politisch, äh, biased zu sein. Also, ich sehe immer in diesen öffentlichen Medien, wie unfassbar, ja, biased die sind. Also, dass zum Beispiel eine Person grade diese dieses diesen Artikel geschrieben hat und eigentlich selber, äh, rechte politische Meinung hat oder auch generell politisch eher rechts ist.
Mhm. Du meinst, also, generell neutraler, wie es der Journalistenjob eigentlich verlangt?
Genau, neutraler, ehrlicher, transparenter und das ist halt das, was mir in den öffentlichen Medien total fehlt.
Mhm. Ja, das ist irgendwie verloren gegangen, hat man das Gefühl. Wie sieht's denn aus mit den, äh, privaten Medien? Was sagst du denn da so? Gibt es da 'n Unterschied denn f für die Minderheiten, ob's jetzt, sage ich mal, Privatfernsehen ist oder oder öffentlich rechtlich?
Also, du meinst jetzt mit privat auch so was wie soziale Medien, oder?
Ja, oder auch zum Beispiel jetzt die privaten Sender wie wie ProSieben oder Nachrichtensender wie Welt TV oder so. Gibt's da schon 'n Unterschied zur Tagesschau, wenn's um die Minderheiten geht?
Ähm ich bin mir jetzt grade nicht sicher mit dem Vergleich von, sagen wir, Tagesschau im Vergleich zu ProSieben, aber wenn ich das jetzt mal mit sozialen Medien vergleichen würde, also, öffentlichen Medien mit sozialen Medien, dann sehe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr klaren Unterschied. Äh, teilweise vorteilhaft, teilweise auch nicht vorteilhaft. Ich denke einfach, das, was, äh, soziale Medien total ausmacht, ist, dass eben alle Menschen eine Stimme auf sozialen Medien finden können. Ähm, das ist natürlich gut für Minderheiten dadurch, dass sie deren Meinung äußern können, dadurch, dass, äh, ja, äh, Ungleichheiten auch öffentlich gemacht werden und dass man halt generell Awareness verbreitet. Ich würde zum Beispiel sagen, gäbe es soziale Medien nicht, würden wir gar nicht wirklich wissen, was in Palästina passiert. Ähm, man man würde eigentlich nur das sehen, was man halt von von diesen öffentlichen Medien kennt, was ja auch eine total falsche Darstellung von der ganzen Situation ist, zum Beispiel.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist Ja, das stimmt wir also, wie haben die Menschen das früher gemacht? Ich meine, früher gab es ja wirklich nur die Tagesschau und heute und so, ja? Also, man hat ja auch das Gefühl, man wird ja total überflutet davon und ,äh aber was ich weiß auf jeden Fall, dass Berlin zum Beispiel wirklich 'n Paradebeispiel dafür ist, dass dort Minderheiten zusammenleben und, äh, jeder eigentlich auch von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch machen kann und, äh, auf der Straße da laufen kann, ohne angemacht zu werden. Also, in dem Sinne würdest du Großstädte denn bevorzugen.
Ja, hundertprozentig, auf jeden Fall.
Das ist, äh, auch schon, äh, ganz gut, ja. Und, ähm, hast du denn 'ne ganz krasse Erfahrung, wo du selber schon mal, äh, irgendwie angegriffen wurdest, wenn ich dich das fragen darf?
Äh. Zum Glück wurde ich noch nie physisch angegriffen. Ähm. Ich bin jetzt auch nicht so eine Person, die dann, ähm, in pers also, wenn jetzt etwas auf den Straßen passiert, dass ich da versuche, noch mal drauf einzugehen. Ich weiß halt, ich bin eine Frau. Ich könnte jetzt nicht gegen einen Mann ankämpfen, einfach nur, weil wir körperlich anders aufgebaut sind. Ja.
Mhm. Ja, man soll auch keine Gewalt anwenden im im ganzen und großen Sinne, ne, deswegen.
Ja, genau. Ich würde es aber dann in dem Sinne auch gar nicht reizen, ne? Also, ich würde einfach mich von der Situation entziehen. Das heißt, ähm, zum Glück wurde ich noch nie physisch angegriffen, aber sprachlich, also, so rassistisch, äh, so Kommentare und alles habe ich schon oft mitbekommen, allein in meiner Schulzeit. Also, ich war halt auch in so 'ner Schule, die so extremst ähm, ja, wo Rassismus total normalisiert wurde. Und dadurch hab ich halt auch wirklich total viel mitbekommen. <snorts>
Mhm. Okay. Ja, das war doch aber schon mal 'n interessantes Gespräch, dann dank ich dir auf jeden Fall für deine Informationen, für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Mach's gut.
Mach's gut.